बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे लगता है, आजकल का जो राजनीतिक समावेश है हमारा उसमें ज़रूरत भी है नए खून की या एक एक नई सोच की। अ अ, थोड़ी जो खुल जो अ, कह सकते हैं ना कि जो बदलते हुए वक़्त के साथ एडॉप्ट कर सके और दु अ, ज जो देश को आगे ले जा सके, अगर आप देखिए तो, पिछले इतने सालों से मुझे लगता नहीं अभी तक जो अ, बिल अ, जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो बदले हैं, अभी भी धर्म के ऊपर ही राजनीति होती है या जाति के ऊपर ही होती है ज़्यादातर। अभी भी आप देख लीजिए जो अहम मुद्दे हैं उसमें बात होती है क्या भला? कोई मतलब जो ना शिक्षा पे बात होती है, ना विकास पे उतनी बात होती है, ज़्यादातर मुद्दे जो हमेशा गरम रहते हैं वो यही धर्म या राजनीति, धर्म अ, धर्म या जाति धर्म या जाति इसी में बात चलती है। और अब तो जो हम देख भी रहे हैं कि अब तो भाषा के ऊपर भी अ, राजनीति हो रही है रीजनलिज़्म नॉर्थ वर्सेस साउथ हो रहा है।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, वो तो है। हुँ, हुँ। कभी नहीं कभी नहीं। बिल्कुल, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। वो तो हाँ, हाँ। भाषा तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बेकार का टॉपिक है, उस पे बात होनी ही नहीं चाहिए। वो हम फालतू में लड़ रहे हैं, हर जगह जो भी हो रहा है, वो बहुत फालतू की चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इस पर बात करना भी चाहिए क्योंकि सब कुछ पहले से सेट है ना आप क्यों उसमें घुस रहे हो या क्यों बात कर रहे हो?
जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, वही, वही और म भाषा जैसे आपने खुद भी कहा भाषा तो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया ही तो है, ऐसे हम ज़्यादा मतलब, पता नहीं क्या ही बना लिया है कि भाई आपको जो जिसमें अ, जिसमें भी आप कम्फर्टेबल हो एक-दूसरे का बात करने में बात कर लीजिए। अब, जैसे हो रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी ही बोलेंगे ये करेंगे भाई अब जो मराठी हैं जो महाराष्ट्रियन हैं, आपको मराठी में बात करनी है आप कर लीजिए मराठी में को आप किसने मना किया है? जिनको नहीं आती और एक तो लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि भाषा सीखना इतना आसान है, कि आज मैं महाराष्ट्र रहने आया हूँ मैं 1 दिन में मराठी सीख जाऊँगा पूरी या मैं कहीं बैंगलोर रहने जा रहा हूँ। हाँ, वही।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं 1 दिन में तो कोई भी नहीं सीख सकता अगर 5 साल, 10 साल का समय आप बिता रहे हो, तो चांसेस हो जाते हैं कि आपको समझ आने लगती है वहाँ की भाषा, फिर आप उसमें थोड़ा बहुत कर लेते हो, काय करते या ऐसा करके कुछ भी बोल लेते हो अ, वरना फिर नहीं हो पाता वो चीज़।
वही, वही, वही, वही। हाँ, जी। बिल्कुल।